Halo, selamat siang.
Iya, halo. Selamat siang juga. Apa kabar, Kak?
Aduh baik banget kabarnya hari ini. Tapi ini, Kak, ya <smacks lips> karena cuacanya mendung nih, jadi jarang olahraga nih aku nih. <chuckles>
Iya. Mhm. <laughs> Kakak biasanya olahraga apa? Mhm.
Kalau Kakak nih heeh, ah, a aku biasanya olahraganya tuh sebenernya gampang sih, Kak, jalan aja, jalan atau joging kecil gitu. Tapi kan, kalau mendung gini kan, repot ya kalau kita mau jalan ya. Kalau keluar entar keujanan malah sakit, gitu, mhm. <smacks lips> Kalo, Kakak nih, gimana nih?
Mhm, oke. Iya. Iya. <chuckles> Oke oke. Eee, mhm. Wah sehat, Kak, eee, berkat olahraga jadi e kesehatannya meningkat. <laughs>
Mhm. Mhm. Waduh. Mhm. Ini ya, Kak, ya, ada kesenjangan kesehatan ya di sini ya. <chuckles> Gitu. Oh ya, tapi nih, Kak, ngomong-ngomong, eee, Kakak tuh biasanya olahraganya tuh rutin atau enggak nih kalau boleh tahu?
Oke. <chuckles> Eee, olahragaku rutin, Kak, seminggu 5 kali berturut-turut.
Oh. Wow! Keren keren keren, heeh. Biasanya olahraga apa itu, Kak, 5 kali se dalam seminggu itu?
Iya.